Ja, ja. Und das war auch gar nix, das hat das war ja nicht mal Beratung. Das war einfach nur dort so Door-to-Door Vertrieb quasi. Du gehst da klingeln und sagst: „Hey, willst du 'n neuen Internetan Anbieter”?
Mhm. Ja. Ist das eigentlich noch erlaubt?
Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. <giggles>
<giggles> Es wäre jetzt mal echt 'ne interessante Frage. <laughs> Ist ja schon 'n Weilchen her. Also, ich habe da irgendwie so noch mal was im Hinterkopf, dass so was damals, äh puh, das ist ja schon 'n paar Jahre her da durfte man das noch und irgendwann kam da so 'n Gesetz raus, al dass es so nicht mehr passend ist oder, äh, gar nicht mehr erlaubt ist. <laughs>
<laughs> Ich ich weiß es nicht. <laughs> Ja. <chuckles> <giggles> Es ist auf jeden Fall fragwürdig. Also, ich ich wollte es auch also, als der gefragt hat: „Sind Sie offen dafür”? Also, das Vorstellungsgespräch hat keine 3 Minuten gedauert, ich habe direkt gesagt: „Ne”. <giggles>
Äh, fragwürdig, ja. <giggles> Mhm. <laughs> Ja gut, dann warst du ja schon mal authentisch. <laughs> Das ist ja wichtig. <laughs> Okay. Ja, klasse. Okay.
<laughs> Ja, ja. Ja, es es scheint wohl irgendwie so zu funktionieren, dass man irgendwie erst den Leuten irgendwas in den Briefkasten schmeißt oder was, ich hab keine Ahnung. Irgendwie scheinen die schon 'n Rahmen gefunden zu haben, wie das legal ist. Ich ich kann's dir nicht sagen, aber
Mhm. Mh. Ja. Da gibt's bestimmt solche
Ich find's auch sehr, sehr fragwürdig, ne? Bei alten Leuten dann kl wahrscheinlich noch klingeln und denen dann irgend ne, also furchtbar.
Diese. Mhm. Mhm. Ja. Naja, verständlich. Okay, also dann eher so diese beratende Geschichte. So im Summ Kund Kundensupport, habe ich hier jetzt so rausgef gehört. Ähm, würde dann schon eher so in dein Genre passen. <giggles> Okay.
Ja, schon. Alles, was wirklich so 'n bisschen 'n Mehrwert hat, der Gesellschaft hilft. Ähm, gut, inzwischen bin ich selbstständig, da kann ich mir ja auch so 'n bisschen die das sind zwar jetzt nicht direkt Jobs, aber ja schon irgendwo auch und also die Auftraggeber selber aussuchen. Ähm, und da ist es auch so, also so Inbound-Telefonie mache ich da teilweise immer noch, das ist so Sekretariatsservice zum Teil und KI Training. Und ich finde, bei beidem hilft man durchaus Leuten und beide Jobs sind sehr gehaltvoll.
Mhm. Mhm. Hm. Boah, das klingt ja echt spannend und vielfältig, was du mir da erzählst. Ähm
<giggles>